Então conheço, porque a minha irmã também trabalha online, e os meus p e ela atualmente, está morando com os meus pais.
Aham.
E aí, a a minha mãe entra no quarto, e pergunta se ela está faze se ela pode ajudar ela com o celular, com alguma coisa: "Ai, não não está entrando aqui". Ela tá no meio da reunião, ela fica doida.
Ah. <laughs> <laughs> É, as pessoas você acha que, o trabalho online, para as pessoas e mais velhas, né, igual você falou, sua mãe, é, seria uma boa opção? Já que, geralmente, eles têm uma dificuldade para locomoção, né, é, seria viável para eles, né. Mas, eh, você acha que precisaria do quê para inserir o idoso no no trabalho?
Uhum. Uhum. Ai, a minha mãe a minha mãe não conseguiria trabalhar online nem a pau.
É. <laughs>
Porque ela gosta de ir para rua, ela gosta de ver gente, ela jamais conseguiria ficar dentro de casa todos os dias, nem pensar.
Ah. Aham. Aham. E ela foi foi uma profissional ou ela ou ela era dona de casa? <laughs>
Não, ela é profissional, ela sempre foi secretária de de um advogado e ela continua sendo, até hoje.
Então ela está antenada nessas, inovações tecnológicas, né. Porque secretária hoje em dia também consegue trabalhar online.
Tá tá antenada mas ela gosta ainda de anotar coisa no papel, é o negócio dela. <chuckles>
Aham. É, mas a secretária hoje em dia também trabalha online, né. Muitas secretárias trabalham online.
Sim, também. Podem trabalhar, mas e é eu não vejo ela fazendo nada disso online. <chuckles>
É, ela